ใช่ ไป ไปเรียนช้าด้วยค่ะ รู้สึก ตอนนั้นก็ร้องไห้เหมือนกัน <chuckles>
อืม ใช่ อืม เป็น เป็นยังไงบ้างคะ แบบเล่าได้นะ อะไรอย่างเงี้ย แบบ
อา ถ้าตอนนั้นคือเราไม่ชอบไปโรงเรียนสาย ยิ่งฝนตกนี่ ยิ่งต้องตื่นแต่เช้าด้วยค่ะ ตื่นแต่เช้า แล้วก็เหมือนรีบปลูกให้คนที่บ้านไปส่ง ทีนี้เขาก็ ฝนตกเหมือนเขานอนเพลินอะค่ะ <chuckles> แล้วเขา ก อ ใช่ เรา ปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่น
อืม อืม เย็น ๆ
แล้วเราก็ไปโรงเรียนสาย แล้วเราก็ร้องไห้ไปตลอดทาง แล้วเขาถาม "ร้องทำไม? แค่ไปสายเอง" อะไรอย่างเงี้ย ฝนตกก็แบบดีจะตาย เราได้แบบความเย็น ไม่ต้องรถติด ไม่ต้องร้อน แต่เราอะรู้สึกว่า เราค่อนข้าง เกลียดหน้าฝน เพราะมันทำให้เราไปโรงเรียนสายอะค่ะ ตอนนั้นตอนเด็ก ๆ แต่โตมาเหมือนได้พักผ่อน ก็ ใช่ค่ะ
อ๋อ อ๋อ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ อืม
อืม
แต่ไม่เป็นไรหรอก มันผ่านมาแล้ว วันนี้เรา เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า "อดีต" มี มีอะไรไหมคะ แบบว่าในอดีตที่แบบ ทำให้แบบรู้สึกขยะ ขยะแขยง แบบไม่ชอบ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เรื่องอะไรก็ได้แบบ ที่มันแบบ อยู่ในใจ เป็นเหตุการณ์? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ค่ะ อือ ถ้าเรื่อง น่าจะเป็น เอ่อ การจับปลาใน ในโคลนมั้งคะ
อือ อืม จะลื่น ๆ เนาะ
อ่า เมื่อก่อน เมื่อก่อนบ้านของตาเขาจะจับ เขาจะอยู่นครนายก เขาจะชอบจับปลา แล้ว จับปลาไม่ใช่จับปลาในหน้าที่มีน้ำอะค่ะ จับปลาในหน้าที่น้ำมันเริ่มลดแล้ว แล้วทีนี้ ปลามันอยู่ในโคลน แล้วเราต้องลงไปจับ
ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ อือฮึ
แล้วเรา รู้สึกว่าโคลนมัน มันเหม็นน่ะค่ะ โคลนมันเหม็น แล้วมัน มันหยึย ๆ ค่ะ มัน มันจะ jelly ก็ไม่ใช่ จะ จะ จะ น้ำก็ไม่เชิง จะดินก็ไม่ ไม่ใช่ แล้วเวลาเราหยิบไปมันก็ <tsk> มัน น เหมือน ใช่ มันดิ้น แล้วเหมือนจะงูก็ไม่ใช่ จะปลา มันก็เป็นปลา แต่แบบความรู้สึกมันเหมือนปลาไหลที่มันลื่น ๆ แล้วก็เหมือนเราจับงู อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว แล้วจับปลาก็จับยาก แล้วเราก็โดนปลาทิ่ม อืม อา เขาเรียกครีบมันใช่ไหมคะ ครีบ ค่ะ เหมือนเราโดนมันทิ่ม แล้วเราแบบ <tsk> แล้วทำให้เรารู้สึกไม่อยากจะจับโคลน ไม่อยากจะจับปลาในนั้น มัน <chuckles> เหตุการณ์นั้นมันค่อนข้าง มันเจ็บตัวค่ะ อืม นอกจากขยะแขยง แล้วมันเจ็บตัวด้วย รู้สึก ไม่ ไม่ชอบโคลนด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อ งี้ อือ อา ๆ ๆ เข้าใจค่ะ อา อา อะฮะ ดิ้น ๆ เออ อ๋อ อะฮะ อืม อืม อา ค่ะ อืม แล้ว คือขยะแขยง